Слушай, я не могу уже с этой рутиной, с этой жизнью и работой вообще, э, никак. Я хожу представляешь, хожу на эту работу. Ну, как и все, каждый день.
Так.
Но а, мне, чтобы добраться с работы домой, нужно ехать час, и не просто час в каком-то там автобусе или метро. Это час на машине я еду с этой работы. Я приезжаю домой, и я не выдерживаю, начинается: "Вот это мне нужно сделать, а, м, приготовить ужин, убрать, а, помыть посуду, приготовить вещи на завтра". Начинается завтра, опять всё сначала, и уже настолько, мне кажется, это всё бессмысленным и ненужным, и я думаю: "Зачем? Зачем я всем этим занимаюсь? Зачем я хожу на работу, чтобы что? Я в зачем я вот делаю все эти дела по дому?" Уже настолько, знаешь, мне это всё осточертело, и я думаю, может, э: "Зачем? Зачем я на работу устраивалась? Зачем я в университет ходила? Зачем я придумала себе, что мне так карьера нужна?" Уже вот хочется просто, а, лечь, лежать и не вставать несколько лет, вот хочется быть, не знаю, каким-нибудь, э, медведем, знаешь, который засып засыпает на зиму и, вообще, э, нич ничто его не тревожит, и и вот ш к не знаю даже, что в таких ситуациях делать, как люди вот из этого выходят, как они, м, как как, а, побороть эту рутину, вот чтобы жизнь снова оказалась, а, весёлой?
Ого, понимаю. Ого. Да уж. Понимаю. Да. Да, понимаю, это не просто. Слушай, а, да, а, спасибо большое, что поделилась своими переживаниями и эмоциями, и мне правда очень жаль, что тебе приходится с этим сталкиваться, и что у тебя
Что делать?
такие чувства, м, и усталость. И на самом деле это очень похоже уже на выгорание. А, вот твое желание лечь и просто лежать год- это правда, м, признаки сильной усталости. А давай попробуем, м, что-то придумать, чтобы немного облегчить твоё состояние и направить тебя на путь улучшения. А, подскажи, пожалуйста, вот как долго, м, ты, в принципе, чувствуешь вот эту вот усталость и нежелание ну ходить на работу, а, и, в принципе, что-то делать?
Мгм. А, вот, кстати, такое желание у меня появилось, как только я начала работать на этой новой работе, а начала я там работать в октябре, то есть это уже, ну, вот, э, 2 c половиной месяца.
Так.
И мне кажется, что, может быть, было бы всё не так плохо, если бы не вот эта дорога домой, она настолько изматывающая, и вот ты сказала: "Выгорание". Звучит очень страшно, если честно. Вот.
Да. Понимаю.
Давай.
Да, действительно, м, принять ту мысль, что это может быть выгорание, это очень непросто, потому что, на самом деле- это такая стадия, с которой не всегда легко справиться. Но то, что ты замечаешь свои чувства, отмечаешь их, и, а, то, что ты, в принципе, обратилась за помощью хотя бы ко мне, это уже такой хороший признак того, что всё еще не так запущено. А, подскажи, пожалуйста, а вот сама работа вот, э, если, а, закрыть глаза на вот эту дорогу длинную, а она тебе приносит удовольствие или больше выматывает?
Мгм. Ну, я не могу сказать, что меня выматывает работа, но вот в то же время какого-то такого, м, экстаза я не получаю на работе, но мне кажется, у меня просто, а, начальница, она очень сложный человек, с ней достаточно тоже-таки сложно работать, ну, такая вот она бесячая. Вот и и из-за этого иногда бывает сложно, но в целом
Так.
На работу я жаловаться сильно не могу, поэтому я, вот, даже не знаю а, м, не знаю, что делать, потому что вот, я не знаю, ты замечала или нет, но сейчас очень сложно найти работу. Ну, не кому-нибудь, а, например, по специальности. Вот даже я не знаю, что делать, если я, а, м, допустим, уйду с работы завтра, м, то как скоро я смогу найти новую, вот даже не знаю, чем жертвовать: собой, работой, выгоранием, уже за что хвататься тоже не представляю. Как ты думаешь, вот что делать?
Хорошо. Это точно. Понимаю. Да, понимаю, правда, это может быть очень непросто, потому что ты права сейчас. Ам, рынок труда в очень странном состоянии, и, конечно, не всегда легко найти работу. Но стоит отметить, что, м, в любом случае, вот что бы ни происходило, важно в первую очередь заботиться о себе и выбирать себя. Конечно, необязательно для этого увольняться, но можно попробовать хотя бы облегчить своё текущее состояние. И для начала, может быть, стоит попробовать обсудить, а, с начальством возможность периодически, а, работать удалённо, если твоя профессия это позволяет, как ты думаешь?
Мгм. Вот это, кстати, одно из самых таких, э, м, как бы то даже так прилично сказать, э, на самом деле всё, что мы делаем в офисе, абсолютно всё можно делать из дома, но почему-то мы этого не делаем, и, э, вот это вот тоже меня бесит, э, страшно. Абсолютно непонятно мне, почему нельзя делать дома то, что, в принципе, другие люди делают дома, но мы- нет.
Так. Да, понимаю. И на самом деле ты права, потому что, а, очень часто можно повысить эффективность за счет того, что просто тот же этот час и, соответственно, 2 часа, если это туда-обратно, а, можно было бы потратить более продуктивно, занимаясь рабочими делами. Поэтому, мне кажется, стоит попробовать поднять этот вопрос. Может быть, даже собрать, э, ну небольшую группу коллег, которые тебя поддерживают в этом вопросе, и поговорить с начальством. И, конечно, этот разговор, он должен, а, состоять не просто из каких-то требований и просьб, а здесь важно привести аргументы, а почему это выгодно для компании, ну и, соответственно, для руководства, потому что чем выше эффективность, тем выше доход. А, это, в общем-то, то, ради чего все компании здесь и работают. А, вот и, м, да, и, а, возможно, если ты будешь не одна с такой просьбой, а хотя бы будет несколько человек, а, будет гораздо выше шанс, что вас услышат и, соответственно, пойдут на, а, встречу в этом вопросе.
Мгм. Ну, логично. <chuckles> Какие-то уступки, да.
Да, как ты думаешь, может ли тебе это помочь?
Я думаю, что однозначно мне это поможет, э, так что это очень хорошая идея. Вот, э, ты мне напомнила, что когда несколько лет назад я работала на удалённой работе, у меня вообще таких мыслей не было. Я радовалась жизни, я сидела, работала, э, всё было прекрасно. Я вот, кстати, даже и не думала, что, эм, я забыла вообще об этом. Мне вот, как ты сказала, настолько уже, э, это выгорание зашло далеко, что я забыла даже, что были такие моменты, когда, э, и радовалась и работе, и всему. Вот это очень хорошо, что ты мне напомнила, очень хорошо, что ты мне посоветовала, может быть, как-то начать двигаться в удалённом направлении.
Так. Вот. Верно! Да, тем более что, э, как ты отметила, очень многие задачи, а, которые на данный момент ты выполняешь, они могут вы быть выполнены удаленно. Соответственно, какого-то смысла с точки зрения продуктивности находиться в офисе нет. А, и это замечательно, что ты вспомнила, что когда ты работала удаленно, а, у тебя было хорошее настроение, у тебя было, а, в принципе, всё хорошо. То есть, скорее всего, причина такого, м, упаднического настроения- это именно то, что очень много времени уходит на дорогу, то, что, может быть, какой-то дискомфорт проявляется, что всё как-то нелогично выстроено. И это правда выматывает, плюс еще и отнимает много времени, которое ты могла бы потратить, например, на отдых или на даже на работу. Просто более в в более комфортной обстановке.
Мгм. Да, ну вот слушай, эм, вот, э, как ты сказала, да, я попытаюсь поговорить со своей начальницей, может, найду ещё людей, которые меня поддержат, но что мне делать вот, пока эта ситуация не решится, да, потому что, а, сколько времени потребуется, мы не знаем, но не выдерживаю я уже сейчас, <laughs> что делать?
А. Так. Конечно. Да, понимаю, конечно. И, м, конечно, вероятность, что эту просьбу не рассмотрят, тоже есть, к сожалению. А, поэтому важно смотреть на вещи, а, честно. Ну и чтобы всё-таки оставаться в нормальном состоянии вне зависимости от того, удастся тебе частично перейти на удаленную работу или нет, важно всё-таки соблюдать, а, м, количество отдыха в твоей жизни и обязательно отдыхать. То есть неважно, а, м, насколько тебе там нужно что-то закончить или насколько много времени уходит на ра на дорогу, всё равно важно отводить себе какое-то время вечером после работы на то, чтобы отдыхать каждый день. Ну и, конечно, в выходные дни, м, стоит попытаться отдыхать максимально, си максимально даже не то что сильно, а эффективно. Ну и всё-таки соблюдать режим. То есть это отход ко сну в одно и то же время, подъём, а, по возможности в одно и то же время, м, как, а, поддержка более-менее правильного питания. Всё это тоже влияет на ощущение усталости, э, и в принципе на ощущение бодрствования, а что в свою очередь влияет и на настроение.
Мгм. Да. Да, ты права, конечно. Ну вот, э, самое первое, что я сделаю- это на следующей неделе поговорю с людьми на работе и со своей начальницей, и посмотрим, что она нам скажет, но надеюсь, что что-то хорошее. Вообще, спасибо, что ты посоветовала мне, э, и напомнила мне про удалёнку самое главное. Большое спасибо, что послушала и поговорила со мной.
Так. Да. Да, всегда пожалуйста. Если возникнут ещё вопросы, обязательно обращайся, и удачи тебе!
Спасибо.